あ、そうですね。あの、辛いことではなくなりました。
うん。 あ、そうですか。へえ。
はい。まあ、いむ今までは、そうですね、ま、空気を読むうう、っていうことに対して、やっぱ敏感になってたことがあったんですけど。ま、やっぱり読み過ぎてもいけないしははい。読まなすぎてもいけないと、いうこの、ま、絶妙なははい。バランス感ですよね。だから、やっぱ今ま今の今でも失敗することもありますし。はい、ですけど、なるべくその失敗の回数を、減らしたいなと思って、まあ、そういう準備をするようにしてますね。はい。
うん。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 うん。<laughs> ほんとですよね。 はい、いや、そうですね。 あ、はい。 ああ。 あ、そうですか。でもあれなんですね。ええと、どんな会議とかでも、もうご自身のこう意見っていうのは、ちゃんとあの持ってらっしゃるというのを、すごくい印象的ですね。
あ、ありがとうございます。いや、まあ、あの、うん。なんでもはん、まあ、昔はどっちかというとですね、やっぱり何でもこう、反対したかったというかはい。
ええ。 あ、ええ。あ、そうですか。
はい。ま、反対意見を述べていたというのも、よ良くないところかなと思うんですが。やっぱり、先ほどお話しした通りで、いろんな人の意見、いろんな見解がありますので、まあ、肯定しつつ、自分の意見を言うっていうことで、はい、あの、なんて言うすかね。こう、意見を言うってことへのハードルっていうのをを、だんだん解消していったっていう感じですね。はい。
へえ。うん。 はい。 ええ。 あ、ええ、すごい。なんか、おすお大人な感じですね。そうですか。へえ、え、じゃああの、え、ね、以前あの最初はね、失敗したエピソード、ありましたけど。じゃその時に、ちょっとあのね、場がこう凍りついたってことで、その後からその、なんだろう、会社の方の、い印象？あなあなたに対する印象っていうのは、もう変わってきました？
あ、いえいえいえいえ。 まあ、あの、はい。 はい。 はい。 はい。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
ああ、はい。 あ、そうですか。ええ。じゃあくおん。